Ähm, nein, nein, nein. Das ist tatsächlich in dem Fall, wenn es in wenn das 'n Hotel, Riad, sage ich mal, ist, dann sind das nur, ähm, Hotelgäste, da kommen keine Einheimischen dazu, das ist auch so an sich kein öffentlicher Platz. Es war früher, ähm, ähm, in Marokko so, dass das zum Beispiel die reichen Leute überwiegend kamen dann. Die hatten 'n Riad, das heißt, sie hatten halt quasi 'n Pool im Haus. Korrekt, ja, ja, ja. So, ähm, hat sich das, äh, ähm, angestellt. Aber wie gesagt, ich habe mich da erst mal, ähm, frisch gemacht im Hotel und, ähm, bin dann rausgegangen, habe mir einfach angeguckt: „Okay, ähm, wo kann ich hier hingehen? Wo kann ich hier, ähm, keine Ahnung, vielleicht mal auf irgendwie 'nen Markt gehen, ähm, kann mir hier Sachen angucken, was gibt's hier sich allgemein anzugucken, verschiedene Restaurants, Museen?“, äh, der hat zum Beispiel Yves Saint-Laurent hat 'n, äh, eigenes Museum, äh oder nicht ke kein kein Museum, sondern der hat damals der ist sehr oft früher nach Marokko gereist und, ähm, äh, hat 'ne eigene Villa in äh, in Marrakesch und nach seinem Tod ist, äh, die quasi, in Anführungsstrichen, in einen, ja, Museum un umgewandelt worden und jetzt können die Leute halt da hingehen und können sich das anschauen, wie der gelebt hat.
Okay. Mhm. In Ihren Privathäusern? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Interessant. Mhm. Aha. Mhm. Toll. Und diese ganzen Sehenswürdigkeiten, hast du dich da vorher informiert in 'nem Reiseführer oder im Internet oder bist du einfach so drauf los äh, auf gut Glück losgezogen, um zu schauen, was dich da erwartet?
Ähm, n ja, so fifty-fifty. Ich habe mir natürlich schon so 'n paar Sachen vorher angeguckt, weil ich einfach so 'n bisschen ich bin 'n Fan davon, einfach vorbereitet zu sein, ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir dann meistens die Aktivitäten, die ich dann im Land selber gemacht habe, dann auch im Land rausgeguckt. Es gibt so 'ne schöne App, ähm ich komme jetzt grade nicht auf den Namen, wie die App heißt, aber da kann man dann eingeben, wo man grade ist und dann werden einem Sachen angezeigt, die man quasi in 'nem Land machen kann, also super easy Ja, total.
Mhm. Mhm. Das ist ja praktisch und bist du dann ganz alleine losgegangen oder hattest du noch andere Leute dabei wie Freunde oder 'ne organisierte Reisegruppe?
Ähm, also, es war teilweise so, dass ich Sachen alleine gemacht habe und teilweise Sachen mit Freunden. Also das ist, ne es kommt immer so 'n bisschen drauf an, worauf die auch Lust haben oder, ne, worauf ich halt auch Lust habe. Deswegen bin ich mehr 'n Fan davon sogar teilweise alleine auch zu reisen, weil ich mir dann einfach Tag selber bestimmen kann, ohne dass ich mich an irgendjemanden, sage ich jetzt mal, ne, halten muss und, äh, das ist das
Aha. Mhm. Mhm. Ja das wissen ja viele Alleinreisende zu schätzen, aber in Marokko, das ist ja nun 'ne ganz andere Kultur, du alleine als Frau, islamisches Land, hast du damit keine Probleme gehabt?
Richtig. Mhm.